C'est vrai que de nos jours avec tout ce qu'il y a, heu, sur les réseaux sociaux, heu, concrètement comme Instagram, TikTok où bah, tout le monde raconte, heu, leur vie parfaite, c'est vrai que ça peut être des fois assez compliqué de se comparer, heu, à eux et puis de en fait de trouver, heu, sa vie un petit peu plus, heu, fade. Heu. Tu comment toi, tu évites la comparaison, du coup, sur les réseaux sociaux?
Ah, c'est quand même, compliqué, ce que je pense que même si on essaie d'éviter la comparaison, ben, en fait elle sera toujours là. Pour moi, c'est un sentiment purement humain, c'est juste qu'il faut faire en sorte que ça soit pas toxique. Je sais que moi par exemple, heu, sur des réseaux, j'étais plutôt, heu, je suis je suis plutôt un peu branché, heu, fitness, tu vois? Heu, et en gros, je suivais plein de de comptes où justement, c'était, heu, vraiment du du lifestyle et c'était, heu, c'était, heu, de la remise en forme et du fitness. Et et en fait au début ça commençait bien, c'était, heu, des petites routines. Comment est-ce que tu pourrais, heu, bien, heu, organiser ta journée? Qu'est-ce que tu devrais manger? Ce que tu devrais faire comme sport, des vraiment tout bête, des petites structures et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à tomber dans, heu, dans le le le schéma des formations, par exemple. Donc, forcément, c'est c'est quelque chose qui est qui est assez compliqué, on a l'impression que les efforts qu'on fournit c'est c'est jamais suffisant, que on a même l'impression que de se plaindre c'est c'est même un peu trop, parce que c
D'accord. Ouais. D'accord. Ouais. Ah! D'accord, OK. Oui. En fait, c'est leur but parce que du coup, leur but, c'est ven de vendre pour le coup, donc si tu te sens déjà parfaitement, heu, enclin avec ce que tu fais c'est pas bon. Donc il faut que tu aies l'impression que tu peux t'améliorer, heu, en plus rapidement en général ils ils te promettent, heu, des choses, heu, rapides. Donc, heu, ouais du coup forcément, tu tombes dans un dans un cercle, heu, pas très, très vertueux quoi.
Bien sûr. Bien sûr. Totalement, oui. C'est ça, exactement. Et surtout, ouais, avec les réseaux, c'est que, du coup, bah ah, tu en as un sur ton feed, bah, tu en auras un 2e demain, un 3e, 4e et puis, en fait, ton feed, tu t'en rends pas compte, mais du coup, ton feed, ne fait ça fait que ça. Et malheureusement même si toi tu te sens bien dans tes baskets, si pour toi, heu, tout va bien dans ta vie, bah, c'est vrai que si tu es du genre à traîner entre 2-3 heures admettons, heu, sur les réseaux par jour, bah, il y a un moment où ça commence un peu à te happer. Et tu te dis: «Heu, est-ce que ch j'ai juste pas fait fausse route? Et en fait ce mec a totalement raison, je devrais reprendre ma ma vie en main, heu, le mec à 24 ans, heu, il a une Rolex, heu, il ou il roule en Lamborghini parce qu'il a inven investi dans les cryptos. Est ce que mon dernier salaire, je devrais pas le mettre dans la crypto?» Il y a beaucoup de questions qui se posent parce qu'on a l'impression de facilité, on a l'impression de passer à côté de quelque chose et et et c'est pour moi, heu, c'est très toxique, heu.
Mmh. Bah, ils changent. Ouais, ouais. Ouais, carrément. Ouais, bah, c'est-à-dire comme nous, heu. Tu as l'impression de passer à quelque chose, heu, quelque chose qui pourrait être, heu, facile, simple, rapide, efficace alors qu'en fait, heu, bah dans la réalité déjà c'est pas du tout ça. La réalité des choses, elle est beaucoup plus complexe sauf que les réseaux sociaux ça te vend, heu, quelque chose vraiment de d'idé idyllique quoi.
Totalement. Mais totalement. Puis en plus de ça, la comparaison quand je disais que c'était purement humain, c'est que, techniquement, heu, comparer le parcours de 2 personnes, même si elles ont fait significativement les mêmes choix de carrière, admettons, bah, c'est même pas comparable en fait. Parce que, o o qu'on le veuille ou non, bah, on n'est pas tous nés pareils. C'est même pas une question de même pas une question d'iné heu, d'égalité dans le sens où il y en a un qui est né, heu, avec un titre ari aristocratique et quelqu'un, heu, qui qui vit, heu heu, je sais pas, tu vois? Heu, enfin typique, heu heu, des personnes qui ont qui ont très peu de chance dans la vie. C'est même pas une question de ça, c'est juste que bah, en fait, heu, on est câblés différemment. Bah, même si on vient du même milieu, bah, il y a des gens qui, heu, qui réussiront plus facilement que d'autres et ça, bah, tu y peux rien en fait. Et ça pour le coup ça peut énor et ça, en fait, si tu es déjà dans une période où tu es en recherche dans ta vie, pour ça que justement que je te dis, hein, moi c'était juste, c'était vraiment pratique, heu, Nouvel An, heu heu, je commence à reprendre un peu de poids, hem, j'aimerais bien faire un peu plus attention à ma ligne, j'ai envie de, heu, un peu plus me cultiver, lire des livres, et cetera. C'est vraiment, de toute façon ça toujours co ça commence toujours par une espèce d'innocence, on veut juste essayer de d'arranger notre quotidien. À tout à fait, ouais, bien sûr.
Mmh. Ouais. Ah, tu parles de d'inégalité peut-être? Ouais. Mmh. Ouais, une discussion même positive en fait. Quelque chose ouais, à changer au quotidien de manière plus saine. Donc de base c'est, heu, c'est clairement une intention, heu, positive.
Bien sûr. Tout à fait. Et puis de fil en aiguille, comme je dis, ouais c'est c'est c'est c'est c'est compliqué et si tu commences à avoir une vie justement qui qui te satisfait moins, ou alors qui se que tu comprends qu'elle te satisfait moins puisque tu as des personnes qui te disent que ta vie n heu, ne devrait pas te rendre enfin, il y a beaucoup de jugement à ce niveau-là même quand les gens, heu, le disent pas explicitement, mais à partir du moment où on commence à voir que les choix ou les valeurs de la personne qu'on suit, heu, de manière assidue, des fois, parce que les feeds sont sont ce qu'ils sont, hein, c'est c'est un truc qui nous happe, bah, on a un peu l'impression de faire fausse route. Donc on se dit, heu: «Ah! Bon, bah, heu, en fait, peut-être que ma vie elle est pas elle elle est pas aussi bien et en fait, j'ai besoin de plus.» Et ce plus, heu, ça peut se combler par, heu, énormément de choses et ça peut amener de la c heu, de l'é un énorme problème de manque de confiance en toi, heu, de doute et ça peut vraiment, heu.
Et par la suite il se passe quoi? Mmh. Ouais, en plus. Ah mais du coup, voilà, tu penses que les les problèmes du coup, heu, que la comparaison, hem, sur les réseaux sociaux, heu, apporte, c'est quoi globalement?
Mmh. Bah c'est un espèce de, mmh, c'est une envie de de changement en fait, mais une envie de changement qui qui est démesurée puisque ça demande même, heu, de ne plus être toi-même, en somme. Parce que normalement le changement c'est d'être de n
Mmh. Ah donc ouais le le change ouais, le changement du tout au tout quoi.
C'est ça, exactement. Bah, c'est ce qui c'est ce qui transparaît, heu, vraiment, hein n quand on a un certain niveau d'addiction, et je sais que j'avais cer certains niveaux d'addiction. C'est vraiment compliqué, donc j'ai essayé du coup de mettre en place des des petits, heu, des petites choses. Heureusement que j'ai un entourage qui, heu, qui m'a quand même, heu, aidé à à comprendre la chose parce que comme je l'ai expliqué, heu, des fois les les feeds, heu, nous happent tellement que bah, heu, on est complètement hors, heu, hors de de de toute, heu. Hors du réel, exactement bien sûr. Heu, du coup un peu les les amis et la famille qui remettent sur pied qui te refont considérer enfin qui te qui te redonnent de la légitimité à à à à vivre, heu, comment, heu, comme comme comme tu l'es quoi.
Ou comme quoi concrètement? Ouais. Mmh, hors du réel, enfin, du monde réel, quoi. Normalement quoi, ouais, ouais.
Normalement, ouais, et <chuckles> c'est ça qui est vraiment très, très compliqué avec, heu, la comparaison justement et surtout sur les réseaux, heu, où c'est vraiment, heu, bah, c'est la superficialité est légion en fait, heu, là-bas. Il y a pas de il y a pas il y a pas d'autres mots. Du coup, ça peut être extrêmement compliqué parce qu'essaie de te comparer à quelque chose qui n'est pas atteignable, tu vas juste être de plus en plus malheureux, et du coup, ouais, de plus en plus fragile et tomber dans plus en plus de pièges.
Ouais. C'est clair. Ouais, c'est clair. Bah, pour le coup, heu, c'est vraiment intéressant ce que tu dis. Et pour toi, c'est quoi qui déclenche vraiment l'envie de se comparer quand tu scrolles? Est-ce que est ce qu'il y a des signes heu, qui te mettent la puce à l'oreille, un peu?
Le manque de confiance. Le manque de confiance. A partir du moment où, hem, je dis c'est c'est vraiment le feed, heu, tous les jours. Heu, tu scrolles pour voir les mêmes choses. Bah, tu vois que, toi, tu es tu as tu as 1 de plus que la personne, admettons. Bah, tu vois que lui a déjà une maison, il a un beau chien, il a une femme, il a, heu, il a un homme, enfin plein enfin une vie accomplie, en somme. Hein, dans <chuckles> dans le monde de base. C'est-à-dire avoir une voiture, avoir, heu pas propriétaire, lo heu, pas locataire, directement propriétaire, heu, des plans en bourse, en actions, heu, la personne elle fait de la crypto. Enfin, il y a un moment on a l'impression qu'on a loupé quelque chose. Et à les entendre, on a surtout l'impression que c'est extrêmement facile. À partir du moment où, effectivement, on p on on peut raquer de l'argent pour acheter ce genre de formation, c'est vrai que ça peut, heu, donner une espèce de de de puissance, parce que c'est tellement facile qu'on a l'impression qu'à partir du moment où on l'achète, bah, c'est bon, en fait, on a plus rien à faire. On applique juste les conseils qu'il y a dedans. Et heu, peu importe ces conseils, parce que des fois, bah c'est des conseils qui qui font que tu, heu, bah, tu perds un peu le pied avec toi-même, en fait. C'est des choses qui te rendront pas heureux sur le long terme, puisque ton bonheur, tu l'as tu l'as calqué avec l'attente des gens. Et le problème, c'est que cette attente peut partir du jour au lendemain. Donc, en soi, heu, c'est il y a pas plus instable, quoi, comme, heu, comme situation.
Mmh. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. En plus, ouais. Mais, c'est ça. Ouais, c'est clair, pour le coup, ouais. Et du coup, hem, tu as dit que tu as eu ta famille qui t'a aidé, toi, un peu à te remettre, heu, les pieds sur terre. Est ce que tu peux raconter un moment précis où tu as réussi à remettre un petit peu les choses en perspective, du coup?
Hem, bah, en soi, c'était vraiment, heu, bah, les les premiers instants où j'ai commencé à comprendre que ça allait pas. Pardon, je c'était pas, heu, je comprenais pas, j'étais encore un peu dans le déni. Je me suis juste dit que, forcément, je devais, heu, je devais changer les choses. Et dès que j'ai commencé, effectivement, à à parler de placement ou d'investissement, heu, ma famille elle a littéralement mis le pied à enfin, a mis a mis le pied le frein à main et a dit: «Non, stop, c'est c'est pas comme ça que ça marche. Heu, regarde, heu, regarde ce qui se passe. Heu regarde, heu, heu, il y a beaucoup d'influenceurs qui font ce genre de choses, heu, ils sont heu, ils sont sujets à énormément d'escroqueries. Heu, enfin on a pas envie que tu tu aies ce genre de problème» et je je je remercie, parce que c'est vraiment une chance d'avoir un entourage, justement, heu, qui puisse comprendre ce genre de choses, exactement.
Ouais. <chuckles> A l'écoute, et qui qui peut donner des conseils. Ouais, qui peut vraiment se rendre compte, avant toi-même, que tu es en train de peut-être, heu, partir un petit peu en vrille. Heu, ouais, voilà, dans dans un monde qui n'est pas le le monde réel, malheureusement, quoi, dans l'idée.
Ah de sombrer en fait, ouais. Bien sûr. Bien sûr. Beh c'est ça.
Et tu te souviens, du coup, au contraire, d'un moment où tu as vraiment craqué?
Hem. Craquer, peut-être un peu mentalement parce que j'arrivais pas à avoir les mêmes, heu, les mêmes en fait, normalement, ce genre de de formation, on est vraiment sur des, heu, sur des objectifs qu'on doit remplir tous les jours ou toutes les semaines. Heu heu et à partir du moment où, je regardais dans mon carnet et je voyais que ma courbe était pas aussi grande que les autres, ça m'a vraiment mis mal. Oui, oui, j'ai déjà oui, j'ai pris une formation, oui.
Ouais. Ah mais parce que du coup tu avais pris une formation toi? Ah oui, d'accord, OK. OK, ouais. D'accord d'accord et du coup, ouais, donc, ouais, tu quand tu regardais que ta courbe était pas comme, heu, celle qu'il fallait ça te Ça, s
Ah ça m'a démoralisé. J'ai l'impression que tous mes efforts étaient, heu, é étaient en vain et que, heu, et qu'encore une fois j'avais j'avais pas j'avais pas tout compris. Enfin, il fallait, heu, il me fallait autre chose. Et c'est ça le problème, c'est qu'on te met volontairement dans le flou à partir du moment où on te materne à ce niveau-là, bah, tu peux même plus avoir de libre-arbitre et tu te contentes juste d'appliquer ce qu'on t'ordonne de faire. Même inconsciemment, et ça, c'est vraiment destructeur.
Ouais. Et pour le coup ouais c'est sûr que pour, heu, pour ton bien-être et cetera c'est pas c'est pas bon. Et, du coup, qu'est-ce qui a changé après ça, la formation elle t'a apporté quand-même certains bénéfices ou que des que du négatif?
Ah c'est l'effet totalement inverse. Ah bah en soi oui, mais c'est c'est des c'est des conseils aussi, heu, aussi bateaux que boire de l'eau pour être hydraté. C'est ça, le problème, c'est que ces formations, et je l'ai appris assez tard, c'est pour les gens, justement, qui sont déjà un peu malheureux. C'est des gens qui sont qui ont un peu potentiellement tout testé, hem et qui ont plus vraiment d'espoir, heu, enfin et qu'ils ont une une confiance qui est détruite et ils cherchent juste l'approbation d'autrui pour aller mieux. Parce qu'en soi, quand on manque de confiance, on peut pas se considérer comme heu, comme étant une personne normale. On est toujours à se dévaloriser, on est toujours à mmh, à se rabaisser, à comprendre que nos compétences, heu, seront toujours inférieures aux autres. Et, à partir du moment où, on a pas quelqu'un au-dessus qui fait: «Ah, c'est bon, tu as tu as passé le pro la 1ère étape.» bah, on peut pas réellement être heureux. Sauf, qu'à partir du moment où, on finit cette formation, bah, je suis pas sûr, et je suis je suis heureux de de pas avoir, heu, été jusqu'au bout, hem, parce que c'était compliqué, parce que forcément, le déni arrive, hein, on a l'impression que
Mmh. Ah ouais, d'accord. Mmh. Mais le déni en plus il est, heu, il doit être terrible à ce moment-là.
Ah bah ouais on a l'un peu l'impression de, heu, d'avoir, hem, d'avoir juste tous les efforts qui sont mis à néant, on a impression de d'avoir été manipulé, ça ça fait mal même au niveau de l'ego en fait.
Beh ouais. Bah, ouais, tu m'étonnes. Ah ça doit être casse-gueule.
Et c'est là où on où la comparaison vient encore, heu, en encore plus puisque l l l'ego, c'est vraiment ce qui est le plus ce qui est le plus toxique. C'est ce qui vraiment nous pousse à à faire des choses qui sont pas qui sont pas correctes pour, heu, les autres ou pour nous-mêmes, hein, bien sûr. Hem et c'est vraiment là où, effectivement, on peut donc là avoir une pente descendante qui fait que bah, on on rentre dans presque des, heu, des des groupes sectaires, en fait. Des groupes qui, heu, s'auto-alimentent, des groupes qui réfutent, heu heu, absolument toute, heu, toute aide extérieure, vraiment une espèce, je me suis un peu senti comme une secte, en fait, dedans.
Ouais. D'accord. Ah oui, carrément. Et, tu penses du coup, qu'il y en a qui qui qui plongent dans les abysses, qui qui arrivent pas à revenir, du coup, heu, dans ce genre de situation?
Je pense malheureusement, oui, que c'est que ça arrive et que ça arrive beaucoup plus que que que mon cas parce qu'en soi, c’est pas le public cible. Ils cherchent pas des des gens qui sont bien entourés ou des gens qui veulent simplement, heu, a aller mieux pour aller mieux. Ils veulent juste, heu
Mmh. Ils cherchent des gens qui vont, justement, déjà de base, pas très bien, pas forcément entourés, facilement, heu, manipulables, heu et qui donneront leur argent quoi dans l'idée.
Ex exactement. Ah, exactement, c'est exactement ça. Et en plus de ça, enfin avant la formation, heu, cas typique, heu, heu, le mois dernier je m'étais fait, heu, je m'étais fait quitter par mon par mon copain, donc en plus de ça c'était, heu, c c c'était encore plus compliqué quoi.
Ah ouais. Ah ouais, tu m'étonnes, ouais, pour le coup. Et du coup est-ce que tu as des méthodes, heu, enfin en tout cas tu as utilisé des méthodes, heu, au quotidien pour limiter cette comparaison ou pas? Comme par exemple, heu, il y en a certaines personnes qui mettent heu, leur téléphone en noir et blanc, tu vois dans l'idée? D'autres des horaires comme des rappels qui qui te font sortir de de ce moment heu, des exercices mentaux, enfin ce genre de choses.
D'accord. Alors pour le coup, j'ai juste été drastique, heu, j'ai juste heu, complètement désinstallé l'application.
Ah ouais, OK.
C'était principalement sur Instagram et et Twitter, et j'ai désinstallé les 2. Et j'ai juste commencé à à m à m'occuper la tête différemment, donc j'ai commencé la méditation. J'ai commencé le yoga pour essayer justement de ouais, exactement. Et c'est ça qui fait du bien en fait, c'est que il y a beaucoup d'éléments des réseaux sociaux qui sont là, dans notre quotidien puisqu'en fait on parce qu'en fait on s'ennuie. On a on a besoin d'être stimulés et et je pense que justement canaliser cette heu, heu, cette énergie dans une chose heu, comme le sport ou n'importe quelle, heu, n'importe quelle heu, passion. Moi je sais que ça été le yoga a vraiment été quelque chose de de libérateur, ça m'a vraiment permis de de me canaliser, de de de me faire comprendre les choses, de de faire, heu, vraiment de de l'introspection. Hem, et c'est c'est quelque chose qui m'a vraiment qui m'a vraiment tiré quoi. Pour le coup.
D'accord, OK. OK. Ouais, dans tous les cas même un petit peu d'exercice mental aussi, heu. Ouais, qui t'a vraiment, ouais, pour le coup heu, qui t'a vraiment aidé parce qu'en plus bah, c'est vrai que le yoga, heu, la méditation c'est vrai que ça ça détend même globalement, même si tu as pas de problème. Donc là, heu, si tu as un un problème comme ça à côté bah, ça peut être que positif en gros.
Oui. Ah, ne serait-ce que pour la respiration, c'est très heu, c'est vraiment important heu, d'avoir ce genre de choses. Heu, bah, la le le yoga heu, vraiment la le 1er aspect que qu'on étudie dans cette pratique, c'est vraiment la respiration, en fait. C'est vraiment de comprendre heu, comment on respire. De, mmh, de se situer en fait, heu, en tant en tant en tant que personne, essayer de faire le vide. Heu, et en même temps heu, de faire ce que j'appelais du coup l'in l'introspection. C'est c'est vraiment des points essentiels et ça permet vraiment de hem, de pouvoir atteindre une certaine sérenité puisque heu, ça permet vraiment de détendre. Ça ça le ça permet une une espèce de de petit de de petit temps de pause pour le cerveau et c'est vraiment agréable puisqu'en soi c'est c'est c'est mmh, c'est vraiment compliqué, heu, quand le cerveau surchauffe et que ça ça nous amène en fait à à prendre les pires décisions, quoi.
C'est-à-dire? Ouais. Ah ouais. Ah d'accord. Ah ouais. Ah ouais d'accord. En tout cas ça a l'air d'être, heu, assez utile sur toi, en tous les cas. Bah, merci beaucoup hein, pour heu, pour tous ces conseils et pour ce partage aussi. C'était vraiment cool. Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour l'échange, j'ai beaucoup apprécié aussi.